Ya kerjaan rumah kan, walaupun sebenernya enggak ideal sih, soalnya apa? Weekend tuh harusnya kita pake untuk istirahat gitu kan, untuk bersenang-senang gitu kan. Iya.
Mmm. Kerjaan mmm. Iya. Bener. Mhm. Untuk kayak, eee, apa, ngumpulin energi lagi enggak sih Kak kalau akhir pekan tuh? Iya kan? Nah, kalau kayak gitu tuh Kakak, karena kan semua dikerjain sendiri ya, itu ada kesulitan nggak sih Kak? Maksudnya, eee, sampai harus keteteran, terus sampai harus, "Aduh, aku nggak mampu nih, numpuk banget nih. Kerjaan numpuk, di rumah, aduh, bikin stres." Ada nggak pernah kayak gitu terus Kakak sampai harus pernah banget? Terus gimana Kak?
Bener banget. Iya. Mhm. Iya. Kesulitan, ya? Heeh, oh pernah. Pernah banget pernah banget. Pernah banget. Itu waktu aku, eee, nyuci gorden sama, apa namanya itu, a alas tempat tidur, itu kan berat gitu kan, gede. Iya. Jadi memang mau ngeringinnya, itu kan sebenernya apalagi gorden ya itu kan kadang-kadang kalau kita liat di toko-toko itu kan 2 orang yang ngerjain kan, untuk ngebentanginnya itu kan. Iya. Nah, aku harus kerjain sendiri gitu kan, karena memang enggak ada or enggak ada orang lain yang tinggal di rumah gitu, akhirnya ya per ap akhirnya memang ya makan waktu kan, susah banget gitu buat ngebentangin tuh gorden, ngebantangin tuh, eee, alas tempat tidur, gitu kan. Ya itu sih.
Mhm. Oh, sprei. Mhm. Iya. Oh betul. Ya. Iya bener. Heeh. Heeh. Ah, bener bener. Oh. Terus? Buat ngeringinnya, oh, oke. Mhm. Oh, jadi itu Kakak nge apa, mengundang profesional gitu ya? Atau gimana tuh Kak? Atau Kakak bawa ke laundry atau gimana tuh?
Oh, heeh. Nah itu, entah gimana akhirnya tuh aku bisa aja, tapi memang susah banget gitu kan, karena memang
Mhm. Oh, jadi Kakak kerjain sendiri semua, jadi? Ah.
Kerjain sendiri akhirnya kan. Iya, entah kupikir lah gimana caranya, ujung-ujungnya ya bisa juga akhirnya aku itu aku gantung, gitu kan. Heeh, entah bagaimana, jadi juga. Tapi kayaknya kalo harus dihadapkan dengan situasi yang sama lagi kayaknya aku bakal manggil orang lain deh, <laughs> bantuin gitu. Iya. Kapok. Kayaknya iya, itulah namanya kita kan manusia itu kan me eee, makhluk sosial kan.
<laughs> Ah, bener bener. Mhm. <laughs> Sudah kapok ya Kak ya, ngerasainnya ya. Iya, berbagi lah ya Kak. Berbagi untuk kerjaan maksudnya. <laughs>
Kita gak bisa hidup sendiri sebagai manusia. Iya berarti kita E <laughs> Iya kita tetap ban butuh bantuan orang lain.

Iya, main bareng temen juga gitu. Tapi sebenernya ya, akhir pekan, iya.
Mmm. Kalau di akhir pekan gimana, Kak? Kan pasti nggak kerja dong.
Iya, bener bener.
Mhm.
Nah, kalo apkir akhir pekan itu aku usahain ya pasti, jauh-jauh dari hal yang namanya bisa dibilang
Mhm?
produktiflah gitu kan, karena memang weekend tuh buat aku bukanlah, hari di mana kita harusnya produktif gitu, harusnya di mana kita menikmati hasil jerih payah kita. <laughs> Iya. Nah
Oh, gitu. Bukannya produktif ya? Oh, ah waktunya bersantai ya, Kak?
Iya, uang i uang yang kita cari dengan, ya istilahnya banting tulanglah gitu kan.
Mhm.
Ya waktunya kita nikmatilah dia di akhir pekan gitu, waktunya bersantai, recharge gitu kan, mengisi ulang daya kita, gitu.
Mmm. Iya. Mhm mhm, oh jadi <clears throat> tapi ada ada aturan nggak sih Kak, kalau di kantor Kakak kayak tidak boleh menghubungi di saat akhir pekan gitu, atau ada denda, atau apa, gitu? Ada nggak aturan kayak gitu di kantor, Kakak?
Mhm?

Agak berat juga untuk dikerjain sendiri, gitu kan. Tapi aku mikirnya memang, "Aduh, kayaknya nih aku cuman males doang," gitu. "Kayaknya ini selagi bisa dikerjain sendiri, kerjain sendiri aja," gitu kan, ya. "Ngapain buang-buang duit" iya, ngapain buang-buang duit, untuk hal-hal yang sebenernya bisa kita kerjain sendiri. Soalnya apalagi aku tuh tinggalnya di tempat yang nggak gede kan seperti yang aku bilang tadi gitu. Jadi, s satu orang tuh sebenernya, bisa walaupun memang agak kewalahan tapi tetap bisa gitu iya, kecuali aku tinggalnya di mansion gitu kan. <chuckles> Rumah bermiliar-miliaran kayak kayak punya artis, ya iyalah, harus punya pembantu kalau kayak gitu ceritanya, heeh. <chuckles>
Iya. Benar, kok. Oh. Kerjain sendiri, ya? Nggak Wah, betul juga. Mmm. Nggak terlalu susah ya? Mmm. Wah, iya sih kalau di mansion beda lagi ya, Kak. Iya. Benar benar. Nah kalau, eee, dalam waktu kerja gitu tuh pernah nggak sih Kak, eee, Kakak nih udah ada jadwal nih harusnya, tapi tiba-tiba ada, mmm, mungkin kondisi emergency yang bikin Kakak tuh harus, nggak sesuai nih jam sama jadwal gitu tuh pernah nggak sih Kak? Terus, gimana Kakak caranya buat balik ke rutinitas lagi, balik ke jadwal, karena kan mungkin kalau Kakak, eee, apa melewatkan jadwal itu otomatis mungkin ada konsekuensinya, misalnya kayak, terlambat ke kantor atau gimana. Nah itu pernah nggak Kakak ngalamin kayak gitu?
Iya. Heeh. Iya. Eee, gimana ya, soalnya kan kalau kita kerja di kantor ini kan, ini tuh kita terikat kontrak. Jadi, walaupun kerjaan rumah itu penting, tapi kalau memang sudah berurusan dengan urusan kantor gitu kan, misalnya kita bakal telat gitu kan, segala macemnya itu. Nah, itu berarti kita harus relakan dulu lah pekerjaan rumah, walaupun memang nantinya itu bakal berat gitu kan, buat ngerjainnya lagi tapi, ya memang kita harus harus hormati tempat di mana kita bekerja kan. Karena kita memang udah teken kontrak juga kan sebelum kerja di situ. Nah iya, ada konsekuensinya, nah iya, cara balik lagi ke rutinitasnya itu ya sebenernya, misalkan nih ada tugas dari kantor gitu, berarti kita harus
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Heeh. Mmm. Mmm, jadi ada konsekuensi di kerjaan lebih besar ya Kak? Mmm. Iya.
selesain secepat mungkin, gitu kan. Iya, secepat mungkin, terus baru kita bisa kerjain urusan rumah, gitu.
Mmm. Mmm, pernah nggak sih Kak kayak, ke Kakak tuh kena macet gitu, terus akhirnya kan, harusnya nyampe kantor jam 9:00, eh jam 8:55 belum nyampe, gitu. Pernah nggak Kakak ngalamin kayak gitu? Terus, gimana?
Iya. Eee. Mhm? Pernah pernah pernah, sekali, gitu kan. Karena memang aku mikir, "Ah aduh tanggung, kayaknya ini masih 3 piring lagi deh, kayaknya bisalah," gitu kan. Walaupun waktunya itu udah mepet-mepet gitu kan iya, tapi kayaknya, "Ah, kayaknya ke bisa," sangat percaya diri banget, gitu kan, ujung-ujungnya malah, "Waduh kok telat ada 7 menit ini," <chuckles> pas sampai kantor gitu, iya. Tapi untungnya memang ada konsekuensinya, iya. Tapi untungnya bos waktu itu mungkin mood-nya lagi bagus kali ya. Jadi ya, "Ah, nggak apa-apa lah," gitu kan. Ng ngerti, ya selamat sih untungnya hari itu.
Mhm. <chuckles> Iya, heeh. Nanggung, gitu ya? Heeh. <chuckles> Eee, ada konsekuensinya Kak? Mhm. Oh, selamat dong.

Mhm, jadi antara rutinitas Kakak di sehari keseharian dan mengatur jam antara kerjaan pekerjaan dengan rumah tuh gampang banget berarti ya Kak, ya?
Karena memang kita tuh capek juga kadang-kadang kan, yang namanya kerja gitu. Jadi, kadang-kadang bangun pagi tuh kita males gitu, "Aduh aduh baru masa baru masa baru bangun harus, eee, ngerjain rum kerjaan rumah gitu kan, kayaknya ngopi lebih enak sih sebelum kerja" gitu kan, <laughs> "dibanding cuci piring kan." Iya, "mending ngopilah" kan, sebene kalau boleh jujur ya, mending ngopilah. Iya. Tapi mau enggak mau ya kerjaan, harus kerjain gitu.
Mhm. Kerja lagi. Heeh betul. Iya. Paham paham. Bener bener, iya. Iya, bener bener.